Ah, ano bang papel ng ah, pamilya mo sa pagbabago? Pwede mo bang, ah, ilarawan kung paano o konkretong halimbawa kung paano, ah, binago ng pamilya mo, halimbawa yung mga pananaw mo sa trabaho, pag-ibig, pananampalataya o pag-uugali?
Ah, ganito 'yon, bale malaki talaga yung papel ng pamilya ko sa pagbabago ko. Hindi lang sa pag-uugali ano, pinaka-ano na siguro nito yong buod yung sa buhay ko, kung paano nag-umpisa, kung bakit ako nandito sa sitwasyon ko gano'n, kasi
Mm. Pam paano kang hinubog gano'n 'no?
Mm, kung anong narating ko gano'n. Kasi ang pamilya ko ay ano kasi kami parang broken family, gano'n. Oo, so malaking papel niya kasi do'n ko nakita na kahit walang, gaano kasaya ang pagsasama ng isang pamilya, kahit gaano kabuo, talagang dadating at dadating kayo sa sitwasyon na parang kailangan ding maghiwa-hiwalay alam mo 'yon, magkanya-kanya, 'yong gano'n. Oo, gan
Hmm. Ss so ik ik ii ito bang, ito bang pagkakataon na 'to nangyari ba to during ah, anong stage ng buhay mo, bata ka ba, dala nagdada
Bata pa lang ako no'n parang dalaginding lang ata ako no'n. Grade 6 na, grade 6, gano'n.
Ah, totoo ba? So, parang Hmm, so, eh, ikaw ba ah, tawag dito, ah pinag-decide ka ba kung kanino ka sasama? O, may alam mo yun, nakapag-decide ka na kung kanino ka sasama?
Oo, so kaka-graduate. Um. Ay, hindi naman kami pumunta sa ah, napunta sa ano na 'yon na sa desisyon na yun, 'no? Kasi, mas siyempre mas 'pagka nanay ka naman talaga, kailangan mapupunta sa'yo yung mga anak. Oo, kaya ayun, kami lahat napunta sa nanay. Pero, kalaunan din kinuha din kami ng tatay ko. Kasi, parang nangailangan ang nanay ko ng maghanapbuhay, maghanap ng ano pumunta din siya sa lola ko. Kasi taga-probinsiya kami dati, tapos nalipat lang kami ng Maynila. Kasi kinuha kami ng tatay ko. Parang, do'n na umikot yung ano, ng kuwento ng buhay namin, sa gano'n.
Sa nanay, oo. Mm. Mhm. Hmm. So, pa paano mo nasabi na parang, ah, yung papel ng, ah lalo na siyempre galing kayo sa broken family? Pano yung yung sabi mo na papel ng pamilya mo sa tunay na pagbabago mo sa buhay?
Ah, kasi dati masaya ako na ami masaya ako na may kasama lagi kasama yung pamilya. Alam mo, noong habang lumalaki ako, nagkakaisip ako, parang natuto na ako na mas okey pala yung mag-isa ka na lang, yung maging independent ka, oo. Gano'n, kasi parang kahit naman may mga kasama ka, hmm, parang hindi okey lang naman pala na kahit wala. Yung kahit may kasama ka, gano'n pa rin naman. Eventually, maghiwahiwalay din kayo. Dib
Oo. Maging independent, oo. Hmm.
Parang gano'n, gano'n yung tumatak sa isip ko. Parang okey, mm, sige.
Pero et s sa ano mo, sab ats yun nga, sa parang, sa nangyari sa, ah, sa parents mo. Hindi naman ito naging daan para alam mo yun, maging, ah, rebellious tayo, or, ah, magkaroon tayo ng parang ah, pa depre depressive stage, parang ganun.
Ah, yung Parang mapariwara ganun. Ay hindi naman, hindi naman ako umabot sa gano'n. Pero ano, parang yun nga yung sinasabi nila, na parang nagrerebelde daw kami. Kasi parang pati ma pati ate ko, pati yung mga kapatid ko, gano'n, parang nagkakanya-kanya. Gano'n naman kasi talaga, 'pag may mga ano na, 'di ba, yung nagkakaisip na. Parang nagkakaniya-kaniya na ng buhay, kaniya-kaniya na ng gusto. Hindi nam para sa para sa iba, pagrerebelde yung dating sa kanila. Pero para samin kasi, parang oo, nagbago lang kami, kasi gusto din naming patunayan sa sarili namin na, kaya naming alagaan yung sarili namin. Kaya naming patunayan, na may mararating kami, kahit kami lang. Gano'n.
Oo. Um. Totoo. Mm, pagbabago. Kaya nya. Ah, okey, so ikaw, ah, siyempre, sabi mo nga, parang nga medyo bata ka pa no'ng nangyari itong, ah, ganitong, ah, pangyayari. <gasps> Ah, ikaw ba, natanggap mo ba kaagad? Or may alam mo yung, may healing stage, o may may stage pa bago tuluyang, ah, maging okey ka sa ganitong kalagayan?
Hmm. Dati hindi ko tanggap, siyempre. Sino ba namang, ah, anak na gusto na gano'n 'yong pamilya. Kasi parang, dati lalo na sa probinsiya, malaking issue 'yon, eh. Big deal 'yong gano'n, eh, 'yong broken family. Parang buong bayan alam. Gano'n. Oo, buong oo, pinag-uusapan. Ultimo nga yung teacher ko, eh, ano pa, eh, yung tinatanong pa kung ano nangyari, kung paano daw nangyari. <gasps> Sabi ko, grabe yung alam mo yung grabe yung papel din nila sa buhay namin na parang, may ambag ba sila para, 'di ba? Ganun na, alamin yung ano, may magagawa ba sila 'pag nalaman nila yung totoo?
Totoo. Mm. Oo. Oo. <laughs> Usapan 'no? Usapan 'no? Tatanungin ka? Oo. Ayun, imbes na unahin yung lesson 'no, parang inuna pa talaga 'yung ano.
Oo. Nagugulat na lang ako. Tinatawag talaga ako tapos tinatanong. Kasi 'yong, ah, hindi naman sa pag-aano, 'yong papa ko kasi medyo kilala do'n sa lugar namin. Kaya talaga no'ng pumutok 'yong issue ng broken family parang kumalat. Oo. Kalat talaga siya tapos parang naging ano pa nga 'yon paraan pa nga 'yon para ma-bully ako.
Oo. Na hiwalayan. Oo. Ah.
Kasi, ano yun, eh, parang laging sinasabi ng alam mo yun, 'pagka nag-aasaran mga magkakaklase sinasabi nila, "Ah, yung tatay mo may kabit." ganun.
Hmm. Oo.
Gano'n, mm. <tsk> Pero na awa naman ng diyos na-overcome ko 'yon. Ah parang, iniisip ko na hindi lang naman pala tatay ko gano'n. Talagang dumadating sa punto na, ah, may pagkakataon talaga na dadating sa pagsubok ang buhay ng may mag-asawa, na talagang susubukin sila. Parang, mapupunta ka sa gano'n, parang matutukso ka. Yong parang kasi kasi tao ka lang naman, eh. Normal pala sa tao yun, oo. So, yun yung parang dun ko na-overcome. Dun ko naintindihan na, ah, bakit kailangan ko magdamdam? Eh, may may rason ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ganon. Mm.
Nakakalungkot naman. Oo. Oo. Mm, mm. Totoo naman. Tama 'yon. Totoo. Tama malaking to tama 'yan, 'no. Eh, ikaw ba, ah, siyempre, eh, ah, hindi naman, ah, hindi naman natin inaasahan yung mga, ah, ganitong, pangyayari sa buhay natin. Kadalasan ba, ah, ang pamilya mismo ang sumusuporta sa pagbabago mo? O sila rin ba yung nagiging, ah, dahilan kung bakit, ah, ah, nagiging hadlang, parang ganun, sa pagbabago mo? May pagkakataon din ba, na parang kailangan mong tumayong mag-isa, para alam mo 'yon, mapakita na nagbabago ka?
Hmm. Ah, oo meron. Dumarating talaga sa ano, pagkakataon na ganon, na parang sila hindi kasi sila naniniwala sa'yo, eh. Kasi nga ang dat ang dating sa kanila nagre-rebelde ka. Kasi, ganon yung 'di ba, nangyari sa buhay niyo. Parang, ah, gusto mo lang naman may mapatunayan kahit papaano. Na parang, 'wag na umasa kasi, kasi nga mabigat na yung sitwasyon, marami nang nangyari, marami nang nagbago, tapos dadagdag ka pa, 'di ba? Ganon, yung naging ano ko no'n, eh, mindset ko. Ganon, yung naisip ko nung mga ano nayu Kaya alam mo maaga akong nakapagtrabaho. Maaga akong natutong magtrabaho ng alam mo yung mga sideline-sideline, yung mga ganon. Tapos, pinag-aral ko yung sarili ko. Ganon ko pinatunayan sa kanila! Oo, kahit sumuporta man sila o hindi. Ganon ko pinakita sa kanila na, hindi porket nangyari sa amin yung ganong sitwasyon ay mapapariwara na kami. Yung talagang pata magiging patapon na yung buhay. Kasi, ganun yung ano ng tao, eh, thinking nila, 'kapagka 'di ba, yung bata daw laki sa hiwalay, laki sa magulong pamilya, ganun.
Oo. Hmm. Mhm. Ang galing naman! Mhm. Mhm. Oo, mag ah, mag parang ano na parang magiging hindi na maganda, or magiging pariwara na.
Parang, o parang oo, pariwara na. Tas patapon na daw ang buhay, ganun. So, pinatunayan namin na hindi.
Oo, so Tama naman. Totoo dapat lang naman talaga ganun ang magiging, ah, thinking ng bawat tao na lalo na kapag pinagdadaanan 'yong 'yong mga ganitong sitwasyon. Eh, ikaw ba may ano ka ba, may impluwensiya ka ba or ah, ah, tungkol sa sa ganitong pagbabago? May a ano ba, sino bang nakatingin mo naka-impluwensiya, kapatid mo ba, nanay mo, tatay mo, o o may ibang tao, ah, labas ng pamilya mo?
Mm. Ah, siguro bawat pamilya ko may impluwensiya eh, kasi ano eh, do'n ko nakita na bawat tao pala may kaniya-kaniyang pagtanggap sa sitwasyon. Hindi pala pare-parehas no'ng magiging parang ako, no'ng una hindi ko tanggap pero eventually natanggap ko kasi, parang nasabi ko sa sarili ko na, “Wala naman na na tayong magagawa kasi nangyari na.” ‘Di ba? Oo. Pero iba, nakikita ko talaga na parang hanggang ngayon, sinisisi niya ‘yung oo, parang sinisisi niya na nangyari daw, naghiwalay, gano’n. Hindi siya nakatapos, mga gano’n. May mga ganun na mga drama sa buhay na hindi natatapos. Ta’s sabi ko na, "Pa'no ka mag-mo-move forward, pa'no ka pa'no ka" <clicks tongue> anong tawag dito, "Pa'no ka makaka-ahon do’n sa pinagkakasadlakan mo kung hindi ka mag-mo-move forward, ‘di ka mag-mo-move on? ‘Di ba?
Mm. Mm, tama. Mm. Hoping pa rin. Ah, okey. Mm. Mm. Mm, tama, totoo.
Kasi mag-i-stay ka pa rin do'n sa ano mo, kasi nando'n ano ka eh, parang kang, <lip trill> alam mo yon nabaon ka do'n sa sa nakaraan, <clicks tongue> gano'n.
Hmm. So, sinasabi mo na parang, ah, kung nangyari man 'yan sa inyo 'yong mga ganitong bagay, eh, hindi 'yan kasalanan kung ano man mangyayari sa 'yo. Ibig parang ibig sabihin, ikaw pa rin 'yong parang, ah, dapat magdedesisyon kung anong mangyayari sa buhay mo, parang gano'n?
Oh. Totoo 'yon. Kasi ikaw may hawak ng isip mo, hindi naman sila, eh. Ikaw may kontrol ng sarili mo, hindi naman sila. Nangyayari lang 'yong mga gano'ng sitwasyon, para turuan ka kung ano 'yong puwede mong gawing desisyon in the future. Gano'n 'yon.
Oo. Totoo. Hmm. Tama, oo nga, 'no? Ang galing naman. So, ikaw ba, ah, nung siyempre, nag nangyari nga itong, ah, hindi naman natin na gusto or hindi naman natin inaasahang, ah ah pangyayari. Ikaw ba nakakatanggap ka pa rin ba ng suporta mula sa sa nanay sa at sa tatay mo, or 'yong pagmamahal na dapat, eh eh kahit na hindi na buo ay nakakatang natanggap mo pa rin ba yung pagmamahal at suporta nila para sa'yo?
Mm. Bale no'ng una, supportive naman sila sa mga desisyon na ginagawa ko. Parang hinahayaan na lang nila kami basta lagi lang silang nagpapangaral na, ah, ingatan 'yong sarili kasi nga babae, 'di ba? Parang baka mapariwara kasi sa sobrang alam mo 'yong kagustuhan mong ipakita na may ma napatunayan ka? Minsan kasi baliktad 'yong nangyayari niyan, eh. Alam mo 'yon? 'Yong mas kaya mas maganda talaga na ano, eh, 'yong tahimik ka lang. Tapos ginagawa mo 'yong kung ano sa tingin mo 'yong tama. <gasps> Kasi kapag 'yong mayabang ka, 'yong parang pinapakita mo sa kanila na, "Kaya ko 'to. Ay, ganito." Alam mo 'yong salita nang salita 'yong sinisis oo. Tapos 'yon 'yong sinasabi na, uhm, ingat ka sa mga sinasabi mo kasi puwede mong kainin 'yong sabi sinasabi mo.
Mm, totoo. Hmm. Mm. Strong. Totoo naman.
Gano'n. So, ayun, uhm ,basta pinakita lang namin na kaya naman. Uhm, parang kahit hin kahit, ah, balewalain n'yo na kami. Kahit gawin n'yo na 'yong mga bagay na gusto niyong gawin. Gawi kasi hinayaan na nga namin sila, eh. So, may kanya-kanya na din silang, 'di ba, buhay. Kanya-kanyang pamilya pero nandoon pa rin naman kami. Ka kumbaga kami na yung sumupport sa kanila. Baliktad na <chuckles>
Hmm, oh. Totoo. <laughs> Ay, ikaw ba? Sabi mo nga sabi mo ah, tinanggap mo itong ganitong pangyayari at, ah, ikaw ay unti-unti na na nakita mo sa sarili mo na may pagbabago. Ikaw ba napansin ba 'to ng pamilya mo na parang unti-unti nagbabago ka or, ah, may pagbabago na sa sarili mo we ah, ano bang tingin nila dito? Naging nakita nila dito? Positibo ba o negatibo?
Ah, sa ibang banda, positibo. Sa ibang banda naman, negatibo. Kasi nga, kasi parang ang bata mo pa nagtrabaho, yung ganon. Na parang, hmm, never nila in-expect. Kasi nga lalo na, 'pag lumaki ka kasi sa probinsiya, tapos, um, kasi parang, lagi kasi kami nakukumpara dati sa mga kamag-anak namin, eh. Alam mo naman yung mga angkan, 'di ba? Ano 'yan, eh, kumpara-kumpara. Kum
Oo. Oh. <laughs> Ah, oo, siyempre yan ang toxic traits nating mga Pilipino, eh, 'di ba?
Oo, lagi nakukumpara na, "Oh, yung mga pinsan namin tapos ng kolehiyo," yung mga gano'n. "Tapos, nag-aaral lang." Alam mo yung parang, naibibigay ng magulang Parang sabi ko, "Hindi na yun issue sa ngayon. Kasi nabago na yung sitwasyon, eh. Dati, oo puwede pa. <clicks tongue> Pero, kung gano'n na kasi nagsimula na sa inyo yung desisyon. Ginawa niyo na 'yan. Nagkaniya-kaniya na. Eh, di, magkakaroon na rin kami ng parang Kami na mismo, gagawa na kami ng paraan, para maisalba yung sarili namin." Ganun.
Pag-aaral, oo. Mm. Mm. Hmm. Eh, matanong ko lang siyempre, ah, ah, itong ganitong pangyayari, parang alam mo yun nag ah, nag nagdulot ba ng, ah, insecurities lalo na kapagka siyempre, may mga halimbawa, may kamag-anak kayo na buo pa rin? Tapos, parang ito bang insecurities na 'to, naging 'bibigay daan ba 'to, para sa pagbabago mo, o hindi naman parang in ano mo siya as, ah, parang challenges lang din talaga?
Hmm. Hmm, <clicks tongue> no'ng umpisa siguro kasi nga sanay ako na kumpleto kami 'di ba, tapos may mga ano kasi kami parang old school kasi 'yong mga ano ko pamilya ko, 'yong angkan namin tapos conservative sila kaya parang parang malaking issue talaga 'yong mga ganong hiwalayan, tapos hindi buo, tapos walang asawa, 'yong mga gano'n. Parang kaya <tsk> no'ng no'ng pero no'ng ano na parang kasi nalipat naman na nga kami ng Maynila, so malayo na parang hindi na kami naba-bother do'n sa mga iniisip nilang gano'n. Kasi nga parang iniisip na namin na, ah, bahala silang isipin kung anong gusto nilang isipin kasi kahit naman i iano nila 'yong gusto nila kahit, ah, sabihin nila 'yong gusto nila sa amin, wala na rin naman silang oo wala na rin naman na silang magagawa kasi nangyari na. Tapos ikaw pa rin naman siyempre magdedesisyon para sa sarili mo, kung alam kung ano yung alam mo makakabuti sayo, hindi para sa kanila. Kasi ikaw naman magdadala niyan habang buhay, eh.
Mm. Mm. Hmm, totoo. Oo, ikaw pa rin naman. Totoo. Tama naman. Mm. Hmm. Totoo ikaw rin naman ang mak mahihirapan, ikaw rin naman ang ano, tama ka diyan. Eh, ikaw paano mo ba hinaharap 'yong pressure o expectation lalo na ng pamilya mo kapag ka dumating 'yong, ah, ah, nag-iiba na 'yong landas na parang pinipili mo 'yong pagbabago, ano nakikita mo?
Hmm. Ah, isa lang naman sagot ko diyan, pe hayaan nyo na ako matanda na ako. Di ba? Oo kasi parang ano tsaka minsan pag nagsasalita sila pinapasok ko sa kabilang tenga labas sa kabila, bahala kayo diyan. Kasi ako rin naman magdadala niyan, di naman sila, eh, so parang 'wag nalang ano, eh, kumbaga igalang nalang nila kung ano desisyon ko di ba? Mm.
Tama naman di ba? Oo 'di ba? Ah. Totoo. Yung desisyon, oo tama. Alam mo, ah, ang sarap ng kwentuhan natin na ano, parang ang sarap ng makinig lang sa mga kwento mo.
Ayun, ay maraming salamat din, ah, sana nag-enjoy ka. Sa susunod ulit, sige paalam.
Paalam.